Mmm, itu sih Mas, mungkin kalau di tempat saya ya, eee, kebetulan aman-aman aja ya, tapi kalau tantangan secara umum mungkin ada beberapa orang tua yang cenderung skeptis gitu kan, sama ci apa, kiprahnya anak muda ini gitu kan. Jadi, mereka belum kerja tapi udah, apa ya, istilahnya kayak, ya, ditakut-takutin dulu lah, gitu sih. Mhm.
Apa tuh? Iya iya. Iya iya. Iya. Iya. Heeh. Iya iya, benar. Mmm, heeh heeh, benar. <chuckles> Udah. Heeh. Iya iya. Oh iya, benar ya ditak ada aja pasti ya. Kayak gitu maksudnya, heeh.
Iya itu sih Mas, kalau di saya. Mhm.
Mhm mhm mhm. Cuma kan karena memang kan menganggap kan, kadang-kadang nih, eee, apa, orang tua mek kan, karena mungkin belum pernah ketemu sama ide ini, gitu kan, maksudnya ide-ide baru dari anak muda gitu kan, kadang menganggap, eee, "Kayaknya susah dilaksanakan deh." Atau mungkin, eee, "Kayaknya ini enggak mungkin deh." Gitu. Kan kadang-kadang, ada aja gitu kan, ada pro kontra lah dari, eee, orang tua gitu kan ya. Jadi, eee, anak muda ini emang sebaiknya kan, eee, apa namanya, mungkin bersikap bijak juga ya, menghadapi orang tua gini, karena kan kadang-kadang enggak bisa kita lawan langsung. Maksudnya kita harus, eee, menjelaskan, eee, apa namanya, persuasif lah gitu kan ya. Ini jelasin, ide kita nih seperti ini gitu kan, cara melakukannya seperti ini. Terus juga, nanti efeknya ke, eee, masyarakat seperti apa, gitu kan. Itu mungkin yang perlu, dilakukan gitu kan ya?
Mhm? Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Benar. Mhm. Iya. Mmm, mhm mhm. Mhm. Iya iya, benar juga sih kayak, apa ya, mungkin bisa dibilang, eee, karena ide-idenya terlalu segar, ide-idenya terlalu baru akhirnya malah, eee, orang tua orang-orang tua di sana tuh kayak, eee, apa ya, udah udah takut duluan nih, maksudnya, "Ini beneran nggak?" Udah udah ragu dulu gitu Mas. Mhm. Iya.
Iya iya. Mhm mhm. Heeh. Iya, benar. Heeh heeh. Iya, iya. Hmm. Benar, benar banget, itu juga makanya kan kadang-kadang, eee, anak muda kan maksudnya, ada juga yang kecapekan nih, eee, ini orang tua kok nge susah banget dibilangin, kan kadang-kadang ada aja yang menyerah, gitu kan. Jadi dia capek gitu kan, dengan kondisi lingkungan dia yang mungkin, eee, enggak mau bergerak gitu kan, diajakin susah gitu kan. Itu dia tuh kadang-kadang ada aja ya momen-momen di anak muda mungkin, burnout kali nyebutnya gitu ya. Jadi, dia capek gitu semangatnya udah udah pupus lah gitu kan di awal-awal gitu karena, eee, orang tuanya juga, eee, enggak mau gitu diajakin gitu untuk, eee, bergerak, eee, secara positif gitu. Gitu sih, Mbak. Ma heeh heeh.
Benar. Iya kan? Heeh. Iya, benar. <chuckles> Iya iya iya. Mhm. Mhm. Benar, iya iya. Iya juga ya, Mas. Aduh emang susah ya kalau m memang, bera berhadapan dengan generasi yang beda gitu sama kita, gitu. Mhm.
Mmm mmm. Iya, benar benar banget. Heeh. Eh, sama mungkin ya birokrasi juga kali ya. Birokrasi kan juga kan kadang-kadang kan kita, eee, misalnya di politik atau mungkin kita, di lingkungan masyarakat, kan pasti ada proses birokrasi juga, yang kadang-kadang juga menghambat sebenarnya.
Wah. Mhm? Iya? Mhm. Iya iya iya. Wah, iya juga ya, Mas, ya. Hmm, makasih ya Mas, diskusinya pagi ini.
Mhm mhm, itu sih. Iya iya. <chuckles> Iya iya. Iya sama-sama Mbak, selamat pagi!
Iya. Heeh.